Ну смотри, сигналом, наверное, тут идет то, что, допустим, какое-то вот постоянное состояние усталости. И, возможно, допустим, твои какие-то привычные способы тебе не очень помогают. Или помогают, но там, не знаю, буквально до следующего дня. А следующий день такой же тяжелый, и вот это длится уже, там, не знаю, месяц. Вот это признак того, что вот как-то нужно задуматься, что бы еще такого можно было поменять, поправить, чтоб вот как-то полегче было.
Мгм. Мгм. То есть, если вот больше месяца ты испытываешь какую-то постоянную усталость, то для тебя это звоночек, что надо что-то поменять, да?
Мгм. М-да. Хотя бы задуматься над тем, а что может быть источником этой усталости. То есть, ну, потому что, когда мы выясняем причину, уже как-то гораздо проще, не знаю, искать способы решения, да.
Мгм. Ну, конечно, да. То есть когда нет причины, наверно, ну, вообще, это лотерея- искать способы решения. То есть, как бы, пятьдесят на пятьдесят- попасть или не попасть.
Ну, вот да, в смысле не в не не в не не понимаешь, в чём вообще проблема, да.
Ну да, да, да. Мгм. Ну, а вот если, окей, ты поняла, то есть то есть больше месяца плохо, да, там, примерно поняла проблему. Вот как ты это решение ищешь и как ты его там, вот, в жизнь претворяешь?
Вот. Мгм. Мгм. Мгм.